Telefonda dinlemekle yüz yüze dinlemek nasıl farklı?
Ya, biliyor musun? Benim için gerçekten çok farklı çünkü tam da böyle yaşadığım bir olayın üzerine sordun bu soruyu. <chuckles> Ya, evet, evet, tam zamanında. Yani şöyle söyleyeyim
Hıı. Tam zamanında diyorsun. Peki nasıl bir olay yaşamıştın?
Emm, ya, bir arkadaşımla yakın zamanda, böyle, bir gerildik ama, hani, aslında içini dolduran bir şey yoktu, biliyor musun? Böyle, ne olduğunu da anlamadım. Sonra fark ettik ki aslında bu, hani, emm, telefonla bir de yazışarak konuşunca o duygu ifadelerini, o aktarmaları yapamadığımız için böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuş. Eee, o yüzden şimdi sen böyle sorunca daha, eee, net oldu benim için. Yani, gerçekten çok farklı. Hani, orada, eee, hani, telefonda sesle bir duygu ifadesi oluyor ama, işte, normalde konuşurken, hani, bire bir, eee, mimikler işin içine giriyor, beden dili işin içine giriyor. Yani, böyle, daha o atmosfer daha farklı oluyor. Daha rahat duygular ifade ediliyor diye düşünüyorum ben.
Hıı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Evet. Evet, ya, seni bu konuda çok iyi anlıyorum. Her ne kadar telefonda, eee, insanlar karşındakileri dinlerken belki ses tonundan ya da belli vurgulamalardan, eee, işte, sinyalleri algılamaya çalışsa da yüz yüzeki kadar etkili olmayabilir. Dediğin gibi, vücut dili, eee, işte, hani, beden dili, mimikler de işin içine dâhil olduğunda hatta, yani, gözler, eee, gülüşler, eee, çok daha sıcak bir ortam yaratabiliyor. Bir de özellikle böyle hassas konularda, hani, biraz ortam ateşleniyorsa, hafif tartışma çıkma ihtimali varsa hakikaten telefon, eee, senin de deneyimlediğin gibi daha zorlu olabilir. Şunu merak ettim bu arada: Peki telefonda konuştuktan sonra yüz yüze de buluştunuz mu olayı çözmek için?
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Ya. Hı hı. Ya, aslında tam olarak şöyle oldu: Yani, buluştuk ama tabii buluşma biraz zaman aldı. Çünkü kırılmış bana bir sebepten, yani, işte, anlatacağım şimdi sana. Eee, o dolayısıyla, böyle, çok sık da sık da görüştüğüm biri görüşmüyoruz, böyle, bana bir, emm, gönül koymuş. Hani, kırılmış galiba, bir şeyler olmuş orada ama anlamıyorum. Tabii, orada müsait değildik. Farklı yerlerde falan da yaşayınca, eee, yüz yüze gelme şansımız da olmadı. E, telefon eee, la arıyorum, eee, açmıyor filan, böyle, cevap vermiyor yani telefona. Eee, en son, böyle, bir tatil Evet, tatil döneminde, böyle, bir denk geldik. Ya, dedim ki, “Ne oldu?” Eee, önce biz konuşmak istemedi, söylemek istemiyor da, işte, dediğim gibi, yüzünün, böyle, eee, duruşundan, hani, öyle gözlerini kaçırmasından, hani, böyle, seçtiği kelimelerden anlıyorum. Yani, telefonla bu çok mümkün olmuyor çünkü. Sonra tabii ben böyle biraz daha üstüne gidince anlatmaya başladı. Dedi ki, “Sen, eee, ben çok hassastım.” dedi, “Çok canım sıkkındı, üzgündüm. Eee, sen, böyle, çok kısa kestin konuşmayı, ilgilenmedin. Eee, ben de, hani, bu kadar yakın arkadaşız, beni nasıl merak etmezsin? Hani, böyle ilgilenmiyorsun, sanki umurunda değilmişim gibi hissettim.” dedi. Bunu söyleyince ben, biliyor musun, o kadar çok şaşırdım ki.
Hıı. Hıı. Uuu. Evet biraz üzücü olmuş. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Eee. Evet, tahmin edebiliyorum. Evet.
İnanamadım yani. Hani, böyle düşündüğüne.
Aslında her ne kadar orada onunla ilgilensen de, eee, telefonda konuşurken, eee, duygularını tam olarak yansıtamamış olabilirsin hani ister istemez. Eee, ve burada da arkadaşın yanlış anlamış olabilir.
Hı hı. Öyle oldu, evet. Kesinlikle öyleydi. Hıı.
Evet. Peki, ııı, bu hani bir arkadaş örneğiydi aynı problemleri hiç ailenle de, ııı, yaşadın mı? Eee, b aslında, hani, ailenle aynı bölgede mi yaşıyorsun bu arada yoksa farklı bir yerlerde mi?
Hı hı. Yani şöyle: Annemle farklı ülkelerde yaşıyoruz. Yani aile bireylerimle farklı, eee, ülkelerde yaşıyoruz ama ben eşim ve çocuğumla birlikte tabii şey, eee, beraber yaşıyoruz; yalnız değilim yani.
Hı hı. Anladım, tamam. Ama burada, eee, annenle iletişim kurmak istediğinde aslında telefonla kuruyorsun değil mi?
Hı hı. Evet, evet, telefonla kuruyorum. Ya, o onda da oluyor evet.
Hımm. Peki. Hıh. Onda da yanlış anlaşılmalar olabiliyor yani aslında.
Olmaz mı? Hele anneler yaş aldıkça şimdi genellemeyeyim ama benimkisi öyle. Böyle biraz daha alıngan daha böyle bir, eee, her şeye çabuk küsen biri hâline geliyor. Dolayısıyla, yani, iii, hani, tam bu sorduğun aslında, eee, annemde sanki çok daha geçerli.
Hıı. Evet. Tam da bu aşamada bir şey geldi aklıma. Eee, telefonda, hani, sesli olarak aramak yerine videoyla aramak sence daha etkili olabilir mi? Ya, ikisinde de, hani, yüz yüze değil ama en azından teknolojinin sağladığı bir faydayla yine de karşındakini görebiliyorsun.
Tabii. Hı hı. Doğru, doğru çok haklısın. Ya, yapıyorum aslında işte sana bahsettiğim bu, hani, dedim ya: "Annem yaş aldıkça iyice alınganlaşıyor, böyle, çabuk kırılıyor filan, küsüyor." Eee Ya, evet, sorma. Tam demeyeyim dedim ama aynen öyle. <laughs> Evet, eh yani, tatlı tatlı, böyle, çocuk hâline geliyor tabii üzülüyorum da diyorum ki, "Ya, <tsk> şimdi niye böyle oldu?" filan. Eee, bunu engellemek için işte ben, eee, artık annemi çok mecbur değilsem yani dışarıda değilsem filan hep, eee, görüntülü arıyorum annemi. Eee
Evet, çocuklaşıyor, hafif hassaslaşıyor. Evet, e tatlı tatlı hâller. Hı hı. Ha, çok çok harika bir çözüm gibi geldi kulağa.
Ya, aynen öyle oldu, biliyor musun? Bu sefer o annemin o alınganlıkları, küslükleri filan, eee, azaldı. Mesela, eee, telefonla konuştuğumuzda şey diyordu bana, eee, "Hasta mısın? Neyin var? Niye bana bir şey söylemiyorsun?" Ya da, işte, kendi bir şeye alınmış oluyor. Ben tabii yüzünü, gözünü görmediğim için annem bir de böyle, eee, saklamayı iyi becerir. E, bir şey oluyor anlamıyorum. Bu sefer görüntülü konuşunca şey demeye başladı: "Ay, gerçekten yorgun görünüyorsun. Git, yat istersen, git dinlen." Şey diyoryum ben de bazen, "Ya, anne geçen hafta sen bunun için kızmadın mı bana?" Görüntülü konuşunca bana <laughs> fark etti bu. Fark ediyormuş gerçekten, yani, aslında, ımm deneyimledikçe farklı iletişim yöntemlerini, ııı, aradaki fark çok daha net görünüyor, biliyor musun?
Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hıı. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Hı hı, yani. Evet, yani, tahmin edebiliyorum çünkü yine de her ne kadar yanında olmasan da, ııı, bir şekilde karşındaymış gibi hissediyorsun. Çünkü senin ilk başta söylediğin gibi yüz mimikleri, ııı, beden davranışı, gülüşü, gözleri; yani hepsini görüyorsun aslında. Iıı, dolayısıyla, eee, çok büyük bir fark yaratabilir gerçekten de. Peki, eee, burada onun dışında birazcık romantik, ııı, kısma girelim. Evet, <chuckles> ııı, diyelim ki biriyle yeni tanıştın. Belki de vardır böyle biri, bilmiyorum. Burada böyle özellikle ilk flört kısımlarında, ııı, hani, telefonla konuşmayı mı tercih edersin yoksa ya bir yüz yüze buluşalım da, hani, işte, 2 kadeh şarap içelim ya da 2 kahve içelim mi, ııı, tercih edersin?
Hı hı. Sorma, evet. Oh! <chuckles> Tamam, peki. <chuckles> Eyvah! <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ha! <chuckles> Ya, çok dürüst olacağım şimdi sana. Şöyle: Eee, şimdi tabii uzun zamandır, ımm, bu flört işlerini bıraktık. Imm, e Ya ama, yani, şöyle: Eşimle flört etmeye devam ediyorum. Tamam, kabul ama, işte, o o hatırladığım, mesela ben, eee, böyle, ımm, bu tarz durumlarda çok heyecanlanan biriyim. Dolayısıyla, böyle, biraz kızarıyorum. Hadi söyleyeyim sana, artık üstünden geçtiği için söyleyebilirim. Ama, böyle, biraz bunu gizleme eğilimim filan da oluyor. Dolayısıyla sanki böyle ilk zamanlarda biraz daha, ııı, telefonla konuşmayı tercih ediyordum o zamanlar. E, biraz daha, hani, gençtik, deneyimsizdik, onun böyle, eee, saklamak için belki, emm, maskelemek için ya da, eee, bunu yaptığım oluyordu ama şimdi mesela biriyle tanışacak olsam, konuşacak olsam yüz yüze olmasını gerçekten çok tercih ediyorum. Çünkü, eee, insanların, ııı, yani karşılaştığım, tanıştığım kadın erkek hiç fark etmez gerçekten. O samimiyeti, eee, yüz yüzeyken ben daha iyi hissediyorum. O göz temasından kullandığı kelimelerde, işte, dikkatini veriyor mu, orada mı, başka bir şeyle ilgileniyor mu? Aslında tam bir
Hı. <tsk> A, olmadı şimdi. Hah, tamam, harika. Hıı. Hı hı. Evet. Bu Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
eee, gözlem fırsatı veriyor bana. O yüzden, ııı, galiba şey bu sorunun cevabı: Yüz yüze olmasını çok tercih ederim.
Hı hı. Evet. Yani sanırım bir yerde, eee, 2 insan, hani, yan yana olduğunda, ııı, enerjilerinin birleşmesi de bir şekilde daha kolay oluyor. Yani daha kolay bir senkronize, eee, çıkabiliyor ortaya. Imm, şu anda senin eşinle olan iletişimini düşünürsek tabii, yani, flört ayları, ııı, bitti. İkiniz de birbirinizi mümkün olduğunca iyi tanıyorsunuz zaten. Peki şu andaki durumun göz önünde bulundurulduğunda, ııı, eşinle telefonda, ııı, konuştuğunda etkili olduğunu düşünüyor musun?
Hı hı. Hı hı. Doğru. Ya, şöyle: Eee, onda da, işte, belki şöyle söyleyebilirim sana, hani, emm, yazarak mı, eee, iletişim kurma, telefonlaşarak mı? Eee, onda da konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü yazarak, eee, duygular ifade edilmediği için bir de benim eşim, böyle, çok dümdüz biri. Eee, kısa kesiyor, kestirip atıyor filan. Ben de alınıyorum bazen buna. Ya, diyorum, bir şey soruyorum, doğru düzgün niye cevap vermiyorsun bana? Hani, böyle sanki "evet, hayır"lı bir şey soruyormuş gibi. Sonra telefonda konuştuğunda tabii sesinin renginden çünkü artık birbirimizi tanıdığımız için, hani, eee, yorgun mu, nasıl hissediyor, yoksa o an bir acelesi mi var, o noktada anlayabiliyorum. Ama, eee, yazarak bunları çok anlamadığım için bir şey söylemiyor çünkü. "Şöyle" diyor. Kestirip atıyor.
Hı. Hımm. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Özellikle de, eee, kısaltma kullandığında karşıdaki insan biraz daha şey olabilir. “Ya, benimle hiç mi ilgilenmiyor? Yani, bu kadar da mı zamanı yok? Yani, orada bir, hani, 'OK' deyip geçiyor mu? Yani, o kadar mı?” ııı, gibi bile
Hah, <chuckles> evet. Ya, bazen biliyor musun o kadar? Ben de sinirleniyorum, tabii, o zaman da. Ya, diyorum, "Üşeniyor, ikide iki kelime yazacak şuraya. Şu hâle bak!" diyorum ya. "İnsan bir, bir şey yazar değil mi? Bir vakit ayırır." filan. Kuruyorum sonra kendi kendime.
İşte. Evet. Hı hı. Ya, hâlbuki orada o mesajı sana ne hâlde yazdığını bilmiyorsun, yani. Belki çok acelesi var. Eee, belki bir toplantıda gizli gizli yazıyor. Iıı, hani, s seni merak ettirmemek için belki bir an önce mesajına geri döndü ama bir telefonda konuşmanın ya da yüz yüze dinlemenin yerini bile tutamaz. Hani, mesaj çok farklı bir yerde olabiliyor hakikaten. Ya, orada çünkü tonlamayı da algılayamıyoruz. Belki orada 1-2, işte, eee, emoji dedikleri, ııı, ya karakterler var ama onlar da nereye kadar? Hani, biraz kalp, öpücük belki ortamı yumuşatabilir.
Hı hı. <chuckles> Evet. Çok, çok. Gerçekten. Hı hı. Hı hı. Ya, bak! Ne güzel dedin. Dur bak, ben bunu eşime söyleyeceğim. <chuckles> Biraz kalp biraz öpücüklü kalp falan hiç de fena olmaz. <chuckles>
E <chuckles> Evet, değil mi? <chuckles> Çok daha güzel olabiliyor, yani, bazen. Iıı, peki
Ya, evet, evet, olur. Gerçekten de öyle dediğin gibi. Çok, eee, katılıyorum söylediğine.
Evet. Evet. Peki, burada sence, eee, bu konuda gençlerin ve birazcık daha yaş almış insanların hani, yaş almış insanlar biraz daha geleneklere bağlı kalabiliyor bazen. Eee, ikisinin tercihleri de aynı mıdır? Yoksa burada yaş, eee, bir fark yaratır mı ve jenerasyon farkı aslında?
Hı hı. Hımm. Ya, aslında çok güzel bir noktaya değindin. Bence, eee, jenerasyon farkı, yani, bu 4 senede bir değişen, eee, fark eee, farklı yıllarda doğan insanlar arasında bence değişkenlik, eee, gösteriyor. Şahsi fikrim bu noktada, eee, gerçekten, eee, farklı. Çünkü şöyle, eee, mesela bazen, eee, çok genç arkadaşlarla çalışabiliyorum. O noktada Ya, bana bir mesajlar yolluyorlar, anlamıyorum gerçekten. Bir de, bana bir, böyle bir el kitapçığı filan göndermeleri gerekiyor. Ne söyle O kadar çok, böyle, kelimeleri kısaltarak, eee, mesela bir kelimenin ortasına, senin de söylediğin gibi mesela bir emoji koyuyor, onunla onu birleştirip bir şey çıkarmam gerekiyor benim. Bayağı böyle bir yaşlı yaşlı hissediyorum kendimi. Diyorum ki, "Ne demeye çalıştı bu bana?" Eee, böyle, daha, eee, benden yaşça daha büyük olan kişilerle konuştuğumda biraz eski usul çok hoşuma gidiyor. Böyle, çok daha o kelimelerdeki nezaketi, özeni hissedebiliyorum. Tabii, genellemek istemiyorum ama benim hayatımda denk geldiğim örnekler, en azından, bu doğrultuda. Gençler, yani, böyle, eee, 20 yaşın altındaki bazı arkadaşlar, benim denk geldiklerimde o farklılığı çok, eee, görebiliyorum. Mesela eğer Türkçe konuşuyorsa, Türkçe-İngilizce konuşabiliyor. İşte bazı, eee, yazılı dilde özellikle, eee, kısaltma yerine karakterler kullanabiliyor. Anlamayınca bana bozuluyorlar filan böyle. <chuckles> Yani farklı farklı, kesinlikle farklı.
Hımm. Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Evet. Vuz Ya, burada hakikaten aslında jenerasyon farkını, eee, özetledin örneklerle. Eee, çünkü, eee, biraz daha gençler, hani, teknolojinin içindeler ve bir şekilde, hakikaten, eee, belki de pratik olmaya çalışıyorlar. Yani mesaj yazmak kadar çok zaman kaybetmek istemiyor olabilirler. Öyle olduğunda da iyice kısaltıyorlar. Hani, bu sefer hakikaten karşıdakinin işi çok zorlaşıyor. Eee, bir bulmacayı çözüyor yani. Eee, normalde bütün kelimeleri tam yazdığında zaten bir insan olduğunu anlamak her zaman o kadar kolay olmaz. Bir de işin içine kısaltmalar girince insanın anlama motivasyonu bile kaybolabilir yani. Açıkçası, hiç, eee, şaşırtıcı olmaz.
Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Ya. Hiç. Hı hı. Benimkisi kayboluyor, onu söyleyeyim yani. Ben gerçekten çünkü ne söyleyeceğimi filan da şaşırıyorum böyle. Diyorum ki: "Şimdi kızsam olmayacak, bana diyecek ki, 'Ne kadar geri kafalısın, anlamıyorsun beni.' Şimdi sorsam bir dert, sormasam ayrı bir dert." filan. Neyse, yani, şöyle, farklılığı o noktada da kabul edip aslında biraz, eee, uymaya çalışıyorum, adapte olmaya çalışıyorum, ımm, desem çok yanlış olmaz herhâlde.
<chuckles> E Evet. Aslında çok iyi anlıyorum çünkü, eee, bir yerde, eee, hani, jenerasyon, eee, geliştikçe. Eee, hani, iii, adapte olmak, eee, gerekiyor. Eee, her yönünü beğenmesen de. Eee, peki. Bu arada çok keyifli bir konuşmaydı. Eee, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Evet. Benim için de öyle, bütün sırlarım iflah oldu. <chuckles> Görüşürüz, hoşça kal.
<chuckles> Evet, öyle oldu biraz. <chuckles> Görüşmek üzere, hoşça kal.